Ya, ben eskiden sürekli müzik dinlerdim bir şeyler yaparken. E, böyle, işte, ne bileyim, eee, okula giderken, eee, koşarken, spor yaparken, bir şeyler oynarken sürekli arka planda bir müzik dinleme alışkanlığım vardı ve o zamanki dinlediğim bazı müzikler beni böyle çok yükseltiyordu mod olarak. İşte, hani, yaptığım şeyleri daha iyi, daha motive yapmamı sağlıyordu ama artık bu zevki alamıyorum. Böyle, hani, bir şey yaparken müzik dinlemek sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi geliyor. Ya, hani aslında mesela sadece fiziksel olarak yapmam gereken şeyler ya da en basitinden koşuya çıkmak diyelim. Koşuya çıktığında, eee, müzik dinlemek herke ya çoğu kişiyi motive eder ve çok da basit bir yan etkinlik ama beni böyle hiç motive etmiyor. Zaten sürekli artık aynı şeyleri dinlemişim, dinlenebilecek bütün şeyleri tüketmişim gibi geliyor. Ondan dolayı da, eee, ne bileyim böyle, hani, eskisi kadar dinlemek istemiyorum. Bu konuda nasıl tekrar eski motivasyon sağlayıcı mı, ondan zevk alma olayı mı, yani, işte, müzikten haz duyma olayıma geri dönebilirim? Bununla ilgili bir fikrin var mı, bir taktiğin var mı?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, öncelikle daha iyi anlamak için seni, birkaç soru sormak istiyorum. Hani bu bahsettiğin durum ne kadar, ııı, zamandır devam ediyor?
Hı hı. Ya, aslında, tam bilmemekle birlikte, birazcık git gelli bir dönem oldu. Çünkü, hani, böyle, bazen biraz azalıyordu. Yeni bir şarkıcıya sardığımda ya da, işte, eski sevdiğim bir şarkıcının tekrar bir süre şarkılarını dinlemek istediğimde, böyle, ara ara bir müziğe döner gibi olup uzaklaşıyordum ama ne zaman başladığıyla ilgili şunu söyleyebilirim: Genelde yaptığım 2 şeyin de, hani, müziğe hiç de, böyle, bu arada hiçbir zaman hayatımda oturup sadece müzik dinleyen biri olmadım. İşte, ya yolda dinledim, ya bir şey yaparken; dediğim gibi, bir şey oynarken, bir şey okurken, ders çalışırken... böyle şeyler dinledim, hep 2. şey olarak. Galiba bunun değişmesi de tam olarak orada yaşandı. Hep 2 şey yapmak istediğimde, 2 şeyin de çok aktif şeyler olmasını istedim. İşte, mesela oyun oynarken dizi izlemek, işte, ya da spor yaparken, eee, bir de bir yandan dille ilgili bir şey dinlemek gibi ya da bana öğretici bir şey dinlemek gibi... 2 tane çok aktif ve, eee, gi önemli şey yapmak iste istediğimde, müzik bana bu kadar önemli gelmemeye başladığı için galiba aldığım zevk de azaldı. Ama dediğim gibi, süreyi bilemiyorum.
Hı hı. Anladım. Evet. Anlıyorum. Ya, peki, hani, eee, bu aldığın zevki sence içinde bulunduğun durumlar da etkiliyor olabilir mi? Atıyorum, işte, önceden, hani, uyku durumun, stres durumun nasıldı? Şu aralar, hani, eee, bir değişiklik ya, veya, ne bileyim, hislerinde bir farklılık var mı? Belki o da müziği yorumlayış şeklini ve hissettirdiklerini değiştirebilir belki de.
Ya, aslında evet, biraz etkiliyordur. Çünkü, hani, eski çocukça müzik dinlemekle, işte, eee, daha artık yetişkin dertleriyle, hayat gayesiyle, hayat koşuşturmacasıyla müzik dinlemek arasında tabii ki fark var. Eee, bu da biraz etkiliyordur. Müzik özellikle, böyle, daha ben biraz daha hareketli de şeyler dinlerim, hani, eee, yabancı Türkçe fark etmeksizin pop tarzı ya da birazcık yükseltecek rock tarzı şeyleri dinlerim. Eee, onları dinleyince de bir motivasyon sağlaması, böyle, bir, işte, hareketli hayat s s sağlaması gibi şeyler daha motive ediyordu belki. Özellikle de yazlık şarkılar, hani, yaz şarkılarını daha çok severim. Eee, galiba artık, hani, biraz da o eğlence şeyi hayatımda azaldığı için, daha çok dediğim gibi stres, hayat şartlarıyla falan düşündüğüm için o şarkılar beni öyle yükseltemiyor. Öyle yükseltemeyince de acaba dinlemeye de çok ihtiyaç duymuyor muyum?
Değil mi? Evet. Yani, ııı, bu peki özellikle eski şarkılarda mı oluyor, bu, ııı, duygu değişikliği, yoksa, eee, yakın, eee, geçmişte de atıyorum, şu son, ımm, 5 yılda da ııı, 5 yıl önceki dinlediğin müzikten şu anda zevk almama durumu oluyor mu? Yani daha çok nostaljik şarkılarla mı ilgili bu durum?
Ya, aslında zaten artık sadece nostaljik şarkıları dinliyorum diyebilirim. Hani yeni şarkılara da çok, ııı, keyifle ve motivasyonla yaklaşmıyorum. Iıı, zaten hâlâ 2010'ları belki dinliyorum. 2000'leri, 2010'ları dinliyorum.
Anladım.
Yeni şarkı, belki biraz şeyi etkiliyor olabilir, hani, artık hep aynı şeyleri dinlediğim için sıkıcılaşmış. E, yeni şarkılar da bana yeni heyecanlar yaşatmadığı için dinlemek istemiyorum. O yüzden listem güncellenmediği için, sürekli tekrara düştüğüm için, birazcık bundan kaçıyor olabilir miyim diye düşünüyorum.
Evet. Ya, peki, ııı, bu yeni şarkılarla ilgili biraz daha, böyle, ön yargını kırabilecek, belki liste önerilerini, işte senin sevdiğin şarkılara benzer şarkıları bulabilecek programları hiç denemiş miydin?
Ya, biraz biraz tabii kullanıyor muyum? Evet. Yani, artık günümüzde herkes hemen hemen aynı şarkı uygulamaları kullanıyor ve onlar da bir şey öneriyor ama, ııı, o öneri öneriler de genelde çok hani en popüler şeylere göre veriliyor, hani kişiselleştirilmiş öneriler kısmı da var tabii ki. Ama kişiselleştirilmiş önerilerim benim hep, böyle, zaten o z hâlihazırda dinlediğim eski şeyleri sadece o uygulamada dinlememişim. Tekrar bana hani ısıtıp sunuyor gibi. Belki yeni bir şeyler ııı, yeni şarkılardan o tarz uygun şeyleri bulmada, sanki bilmiyorum, o, ııı, yapay zekâ ya da işte öneri mekanizması neyse, o kadar başarılı mı bununla ilgili s çekincelerim var. Yeni, popüler şu an, işte, oldukça popüler olan, böyle, rap, trap işte, ne deniyor bilmiyorum da o şarkı türüne aslında. Bana hitap etmediği için birazcık müzik yeniden yeni müziklerden uzak kalıyorum. Aradan da o ince seçimleri yapamıyorum.
Hı hı. Evet. Anlıyorum. Ya belki, ımm, yani uzun vadede biraz da böyle ses, ne bileyim ışık bu müzikleri dinlediğin ortam da etkiliyor olabilir mi? Yani sen biraz daha, işte, bir hobiyle birleştirerek, eee, yaptığından bahsetmiştin. Hani belki, ımm, farklı müzik türlerine de, hani, zaten şu anda sevdiğin bir müzik var ve onu, uuu, zaten bir şeylerde beraber, ııı, belki de motivasyonunu arttırmak için, biraz da olayları eğlenceli hâle getirmek için dinliyor gibisin. Hani belki de, hani, yeni bir, ımm, müzik, eee, türüne, işte, hani, aşırı bir dinleme şekline değil de atıyorum haftada bi bir şans versen ya da, ne bileyim, ımm, <swallows> birinin, işte, bir konser vs. gibi bir şey planlayıp, hani, biraz daha yeni, ııı, sanatçıları hani ı keşfetme, ııı, yolculuğu gibi bir kendini ne bileyim bir şey planlasan, atıyorum 1 aylık bir süreç, hani, böyle bir şeye sıcak bakar mısın?
Evet. Evet, öyle. Ya aslında konser planlaması bayağı, eee, motive edici çünkü ben zaten, hani, normalde dinlediğim şeyler bile olsa, işte, diyelim çok basit bir örnek vereceğim, Tarkan, hani, Türkiye'nin en büyük, bilinen sanatçılarından biri. Herkes her her zaman Tarkan dinler. Öyle ya da böyle bir şekilde bir yerlerde de karşımıza çıkar ama mesela konserine gidersen bir şekilde, o konserden sonra gerçekten 1 hafta boyunca çok ciddi bir Tarkan dinleme motivasyonum oluyor yani, böyle, şey, aslında beni çok motive ediyor. Belki birine gidip, yeni birinin konserine gidip iyi bir sahne performans, iyi bir genel performans görürsem o yükselme hissiyle, hani, o nasıl diyeyim, heyecanlanma, o heyecanla, işte, belki onu normal yaşamıma da katabilirim. Eklenebilir, doğru. Ha, bunun dışında be bir de belki tarz olarak değil de, şimdi sen deyince aslında kendi kendime aklıma geldi. Ben galiba farklı dillerde müzikler dinlemeye de birazcık şu sıralar daha mı sıcak bakıyorum, biraz da, işte, daha uluslararası bir toplulukta artık yaşamaya başladığım için, hani, sadece Türkçe, İngilizce şarkılar dinlemektense İspanyolca ve Fransızca şarkılar da bana biraz cazip gelmeye başladı. Ama onlara da nasıl ulaşacağımı, nasıl, hani, beni etkileyecek tarzları bulabileceğimi çok bilemiyorum.
Aynen. Evet. Öyle. Evet. Çok güzel. Yani aslında belki, ımm, tercihlerini yine bir yapay zekâ aracına hani söylesen belki ona uygun böyle benzer bir şeyler ke diğer dillerde de çıkarabilir. Hani, bunun dışında sen 2010'lardaki şarkıları hâlâ dinlemeyi sevdiğinden bahsetmiştin. Aslında biraz da bu konser önerisini, hani, o yüzden, ııı, sana yaptım çünkü bazen de şarkılarla olaylar birleşir, şarkılarla kişiler birleşir insanın aklında. Hani, belki o eski şarkılar sana onları çağrıştırıyordur ve yeni, ııı, şu anki yeni şarkılarla hiçbir bağ kurmadığın için henüz, o yüzden onlar sana bir şey hissettirmiyor da olabilir. Belki, işte, o sosyal etkinliklerle birleşen, işte, ortamlarla, güzel anılarla birleşen bu yeni şarkılar belki sana yeni hisler katabilir. O zaman bunları da dinlediğinde belki olumlu hislerle <giggles> devam edebilirsin diye düşünüyorum. Ne dersin, böyle olabilir mi?
Evet. Hı hı. Evet. Iıı, çok doğru. Ya evet, aslında hemen, hemen her şarkı ya Bu evet birazcık, bu arada iddialı ve absürt bir, eee, çıkış olacak ama ben aslında dinlediğim hemen, hemen her şarkıya dair bir yer ve bir kişi hatırlıyorum. Yani, bir şeki il ilk dinlediğim de olabilir, ilk dinlediğim yer olabilir, ilk duyduğum veya, işte, ilk bana öneren kişi gibi de olabilir ya da, hani, bir olayla özdeşleşmiş olduğu için de olabilir, böyle, böyle ya da klibinden belki bir şey olabilir. Hepsiyle ilgili kafamda bir şey var ve dediğin gibi bunlar hepsi de işte zaten geçmişten hatırladığımız güzel zamanlara denk geliyor, yani, işte, ı zaten, hani, hayatımda uzun süredir olan arkadaşlıklara da dayandığı için, hani, hep böyle daha bir yere karşı sevgi ve, eee, dediğim gibi bağ içerikli şeyler. Evet ve ş yeni şarkılarda böyle bir his hiç oluşmadı. Çünkü böyle bir zaman da geçmedi. E, dinlemediğim için var da olmadılar hayatımda. Ben belki o eski bir listeyi dinlerken, eee, kafamda böyle bir de, işte, o geçmişten bir sürü şey döne, döne bir film şeridi dönüyor belki, hani, ya da bir, ııı, sosyal medyada oluşturulan böyle videolar oluyor ya, işte, arka arkaya görseller geçiyor ve arkada bir şarkı çalıyor. Benim kafamda belki böyle bir film dönüyor sürekli ama yeni şarkılarla bunu döndüremiyorum. Evet, belki birazcık onlara zaman vermek lazım.
Çok güzel. Evet. Hı hı. Tabii. Evet. Ya, olabilir. Ya, evet, hem zaman vermek olabilir hem şu anki duygu durumuna, hani, uygun olmayabilirler. Belki, hani, her şarkının zamanı onun popüler olduğu zaman değildir. Biraz da seninle, hani, bağlantılı olabilir şarkıların zamanları. O yüzden, ııı, yani, şu anda canın, hani, onları dinlemek istiyorsa, hani, eskisi gibi keyif almıyorsan belki biraz da, hani, şu anki uyku düzenine, ruh hâline, hani, biraz daha iyileştirme adımları atmaya odaklanabilirsin. Belki daha az stresli hissettiğin bir zamanda bir şarkının sana verdiği his, ııı, bir nebze artı, hani, daha iyi olabilir. Hani, bunları, ııı, geliştirmek için bir şeyler yapıyor musun son zamanlarda? Hani, nasılsın? Hani, ne hissediyorsun?
Evet. Ya, biraz denemekten de aslında vazgeçmiştim, hani, eee, belki de seninle konuşma sebebim de buydu. Çünkü artık, hani, yeni şeyleri denemeye hiç git hiç gitmiyordum. Eskileri de artık o kadar dinlemiyordum çünkü dediğim gibi bıkkınlık. Biraz da şu an san sana dert yanmam, işte, fikir almam, belki sen beni motive edersin de, işte, işte, önümüzdeki bir bir hafta falan böyle şeyleri denerim diye düşünerek geldim. B öyle de oldu, yani, bakalım yeni şeylere şans vermeyi deneyeceğim. Hem yeni tarzlara türlere, yeni dillere belki olaylarla bağlamaya, bir de belki, işte, güzel bir şey yaşarken o ana bir şarkı ekleyip sonrasında da onun kendi anısını, hikâyesini yazabilmeye, eee, imkân vermeliyim, işte, dediğin gibi uzun sürede bunu hayatıma katabilmek için. Evet, bunları deneyeceğim ya. O iyi oldu. Bu konuşma benim için verimli ve motive edici gibi.
Anlıyorum. Evet. Hı hı. Çok sevindim faydalı olduğuna. Hani, kendini daha iyi hissettiysen ne mutlu bana. Bence yakın bir zamanda tekrar iyi hissedip şarkılardan zevk almaya başlayacaksındır.
Umarım. Bakacağız. Teşekkür ederim. Görüşürüz.
Görüşürüz. Rica ederim.